Sì, no, non è soltanto, uhm, una questione di di tempi, di quan che trascorriamo insieme, ma an perché anche quando <chuckles> non trascorriamo quel tempo insieme siamo comunque sempre connessi grazie a questa fantastica delo tecnologia del ehm, di questa società per cui anzi, <chuckles> paradossalmente fra siamo più connessi, insomma, uhm, quando, ehm, in qualche modo soprattutto il più grande è fuori perché, secondo me è fa è diventato un po' il modo di comunicare dei nuovi, ehm, dei teenagers, uhm, e mhmm, sì, per cui comunicano di più tramite messaggi lunghissimi, quindi ci facciamo delle conversazioni delle volte infinite, tramite messaggi anche quando lui è fuori, ehm, per cui siamo sempre connessi, ecco.
<chuckles> Capisco la situazione. Della generazione Z. Ho capito la situazione tua, ma senti: ehm, tu che tipo di rapporto hai in generale con loro? Cioè, siete sempre stati molto affiatati, oppure è tipo molto da ehm, ti insegna a fare le cose, le fai da solo oppure sempre insieme avete fatto molto le cose?
<chuckles> Ehm, no, sempre affiatati, ehm, sempre insieme, però se v non c'è una grande mhmm, sai quando c'è un probabilmente 1 dei un genitore ma forse entrambi comunque, di più io, però, ehm, molto disponibili nei loro confronti, ovviamente c'è una sorta forse di <tsk> di pigrizia e ci si lascia andare nel ehm, nell'imparare delle cose, nell'essere indipendenti perché tanto, insomma, "C'è la mamma che lo fa per me". E quindi, sì, è sempre stato un po' così, mhmm, quest io me ne faccio un po' forse una colpa.
Sì, può darsi. No, vabbè ma assolutamente non devi fartene una colpa, perché d'altra parte è anche bella, no, questa presenza da parte di un genitore. Ma, mhmm, secondo te in tutte queste situazioni quali sono i comportamenti che più, o le situazioni, ti fanno sentire, diciamo, che questi confini tuoi non vengano molto rispettati?
Ehm, bah, che ne so, mi vengo uhm, es esempi sciocchi, esempi più importanti. Un esempio più <chuckles> l'esempio sciocchi: che ne so, io che magari appunto, <chuckles> ehm, come a com adesso sono un po' raffreddata, no, siamo stati tutti quanti, ehm, un po', ehm, raffreddati, febbre eccetera, eccetera a turno e ovviamente io ho sempre fatto da infermierina per tutta la famiglia, come sempre insomma è solito mio fare, quindi sono occupata di tutta la famiglia. Adesso che mi sono ammalata io, <chuckles> non mi aspetto il contrario, però le <chuckles> mhmm, de ehm, il ehm, il fatto, insomma, di essere completamente ignorata in questo senso, e quindi, contiermi continuare a chiedermi le stesse cose che mi chiedono norm ecco, normalmente in giorni normali, come se io stessi sempre bene, ecco, non mi posso ammalare. Mhmm
Ma va bene. Fantastica mamma. <chuckles> No, assolutamente. <chuckles> Ecco, così no. Sì, quindi è tipo neanche un: "Come stai?" o, se sai meglio rispetto a prima?
Ehm, sì, oppure, mhmm, a parte il "come stai?" Anche il chiedermi: "Ma mi prepari questa cosa che io devo andare? Sto scappando", eccetera, eccetera, cosa fattibilissima da loro magari, ho etto: "Eh, no, proprio oggi no, cioè sto male". Quindi, insomma, <chuckles> anche io c non sono proprio un robot, insomma che è invincibile, quindi un pò di considerazioni in questo senso, mh.
Assolutamente. No, certo che sì. Ma invece nei confronti di adesso non non so, t tu hai un compagno, un marito o e lui che cosa cioè, per lui è la stessa cosa?
Marito. Sì, sì. <chuckles>

Ehm, tu hai già provato a prenderli da parte e cercare in qualche modo poi lo sai che, devi sempre utilizzare un certo tono con i teenager perché poi non non si sa mai anche le loro risposte, ma a parlargli a dirgli diciamo: "Guarda mi piacerebbe che in questa situazione, ehm, magari ti comportassi in questo modo."
Ma sai cosa? in parte sì, mhmm, il fatto forse ecco magari in questa circostanza sai stavo poco bene quindi io io glielo spiego, ho detto: "No, nonc sto male per cui vorrei insomma che tu fossi un po' più comprensivo". Però in situazioni invece un po' più di dipendenza, magari un po' più delicate, lì non ho il coraggio di farlo, <clicks tongue> perché ho paura che in qualche modo, ehm, di spingerli lontano da me, ehm, come se in qualche modo, uhm, uhm, non e per loro importante, avere questo rapporto di dipendenza perché magari è una situazione di difficoltà, <clears throat> che ne so, uno dei miei figli è un po' più ansioso, no
Certo.
e quindi lui ogni volta che vuole essere rassicurato, mi manda questi messaggi infiniti eccetera eccetera. È che io non ho nessun problema insomma. <laughs> Non ho nessun problema a rassicurarlo, però mi rendo conto che devi imparare ad ass e e ehm, in qualche modo a trovare questo strumento da solo, cioè perché quando io non sono disponibile insomma no no non andrà via, andrà più lontano eccetera eccetera, deve essere in grado di gestire questi momenti di ansia da solo capito? Quindi Mh-mh.
Eh, la mamma. <chuckles> Certo che sì. Guarda Io ti consiglierei di magari, ehm, lo so che poi <chuckles> si tende a rispondere a fare, però magari inizia dalle situazioni un po' più semplici, in quelle che pensi: "Vabbè stavolta non gli rispondo, voglio che se la cavi da solo". Ovviamente in una di quelle, sai, situazioni, ehm, un po' più semplici. Al telefono quando succede questo.

No assolutamente, una cosa, insomma, che che mi che mi che mi ripeto spesso che <clears throat> cerco di i di impormi, di lavorarci a poco a poco e quindi di in qualche modo di di li di staccare insom di quest o comunque di di di di metter dei piccoli paletti, ecco, dei dei confini per evitare
Giusto, delle regole personali Delle regole personali che che appunto sostengano un po' questi confini, tra quello che ti piace fare, o anche semplicemente non solo l'attività che fai di solito, ma anche qualche nuova attività che magari ti piacerebbe provare però pensi: "Eh, però se io mi metto a fare questa attività, magari poi mi limita, mhmm, per aiutare i miei figli".